بُص، أنا كنت عاوزة أتكلّم معاك عشان أحكي لك عن حاجة يعني مضايقاني أوي الفترة دي. آآ مش عارفة أعمل فيها إيه، يعني بقيت دايمًا حاسة إن أنا ما عنديش تركيز لدرجة صعبة، يعني أي حاجة باعملها سواء مثلًا الشغل بتاعي أو باذاكر حاجة أو أي حاجة حتى لو بسيطة وسهلة، دايمًا حاسة إن أنا ما مش مركِّزة فيها. فقُلت أتكلم معاك كده لو يعني تنصحني إزاي أضبّط الموضوع ده أو أو يعني أعالج الموضوع ده، مش عارفة أعمل إيه.
هو أكيد الموضوع صعب جدًا بصراحة، فكرة إن أنتِ ما تبقيش قادرة تركِّزي في أي حاجة أنتِ بتعمليها بتكون حاجة صعبة جدًا وأكيد بتكون مأثرة عليكِ وعلى حياتِك، وأنا متفهم إحساسِك جدًا. بس أنا عايزِك تقولي لي يعني الموضوع ده بدأ معاكِ من إمتى؟
بُص هي الفترة الأخيرة، يعني هو ده مش ال مش الطبيعي بتاعي، بس آآ حاسة إن يمكن لمّا بقينا الموضوع بدأ يعني أو الموضوع الموبايل أو الsocial media أو أي حاجة بنمسِك بنمسك الموبايل فترة طويلة. آآ يمكن ده يعني زوِّد الموضوع شوية أو خلّاه يظهر. آآ اللي هو باعمل أي حاجة فجأة ألاقيني بشكل تلقائي كده أمسك الموبايل يعني عارف أعمل أي حاجة أفتح Instagram، WhatsApp، أي حاجة. اللي هو أصلًا مافيش هدف، يعني أنا مش باعمل حاجة معيّنة أو عاوزة أعمل حاجة مثلًا هابُص عليها وخلاص، لأ. اللي هو بامسك الموبايل من غير هدف كده، اللي هو كأني باخلّيه يشتتني، فاهمني؟
آه، يعني بتكوني أصلًا مش محتاجة الموبايل في حد ذاته، لكن بتقومي ماسكاه مرّة واحدة، فده طبعًا أكيد هيشتتِك وهيقطع تركيزِك يعني حتى لو أنتِ كنتِ بتعملي أي حاجة مهمة. بس قولي لي هل الموضوع ده يعني بيحصل معاكِ في كُل حاجة أنتِ بتعمليها، والّا بيحصل بس أوقات الشغل أو أوقات حاجة معيّنة؟
بالضبط. إمم. لأ، بصراحة هي في أوقات كتير، يعني مثلًا ممكن وأنا باشتغل مثلًا يعني أنا هاقول لك أنا كنت باشتغل على حاجة مهمّة آآ، والمفروض إن أنا كنت أخلّصها ف ف مثلًا كان عندي وقت بس 3 ساعات، كنت متحمّسة أوي ولأ، أنا هاركّز ومش هاخلّي حاجة تشتّتني وي، وي، وي، واللي هو باحاول أشجّع نَفْسي يعني، أول 10 دقايق لقيت عارف أول ما ظَهَر notification كده قُلت لأ، ده طَب أشوف ال الtiktok بيقول إيه يعني عارف الnotification آه، بالضبط ف لقيت نَفْسي ساعة، ساعة كاملة ضيّعتها وأنا باقلِّب عارف في الtiktok، عارف هو أصلًا بيضيّع وقت كتير أوي، آآ، رجعت بقى أكمّل الشُغل بتاعي وأنا عارف متوتّرة أو حاسّة إنّي فاشلة ومش هاعرف أنجِز الشُغل بتاعي أو أخلّصه يعني في الوقت اللي كنت المفروض أخلّصه فيه فاهمني؟ آآ، أش مش بس الشُغل، يعني مثلًا حتى وأنا مثلًا هاجي أفتح الlaptop مثلًا أذاكر حاجة أو أراجع حاجة آآ، أول بس يعني باشوف حاجة على الواتساب، المفروض بيكون حاجة اللي ليها علاقة بالمذاكرة، لأ، أنا أول ما بافتح الواتساب عارف بقى ب ب عارف يعني باقعد بقى آآ، أنشغِل فيه، وأضيّع وقت يعني أنا المفروض إن عندي امتحان مثلًا وهاراجع حاجة، لأ، أفضل بقى أخرج من الواتساب، أفتح أي حاجة تانية، أشوف رسايل فلأ، مش الشُغل بس هي تقريبًا كُلّ حاجة حتى لو حتى في البيت إن أنا مُعظم الوقت أصلًا بقوا متضايقين منّي اللي هو أنتِ مش بتقعدي معانا، أنتِ دايمًا ماسكة الموبايل حتى لو أنتِ فاضية، أنا بيقولوا لي إن أنا دايمًا أمسك الموبايل مثلًا، أو آآ، خلاص بقى كفاية مش مركِّزة حتى مع اللي قدّامي وهو بيتكلم، فبصراحة في حاجات كتيرة يعني.
اتبعت، آه. آه. إمم، لأ، هو بصراحة يعني أكيد الموضوع صعب جدًا وأنا أكيد مُتفاهم الضغط اللي أنتِ حاسّة بيه. حابب أفكَّرك إن أنتِ لأ، مش فاشلة ولا حاجة، يعني موضوع زي ده ناس كتير جدًا بتواجهه من ساعة ما الموبايلات يعني ظهرت والsocial media ظهرت. وفعلًا زي ما بتقولي الحاجات دي بتسحب الوقت بشكل كبير جدًا حتّى لو أنتِ مش واعية بحاجة زي كده، فهو بتكون مشكلة وبتواجه أغلب الناس، وحاجة جميلة على الأقل إن أنتِ واعية إن مشكلة زي كده يعني بتكون مسبِّبة لِك أزمة في شُغلِك، في دراستِك، في علاقتِك مع الناس اللي حواليكِ. بس أنا عايز أعرف منِّك يعني دلوقتي، بما إن يعني أنتِ بتيجي في نُص الشُغل، في نُص الدراسة وبتمسكي الموبايل أو بتقطعي، هل حاجة زي كده بقى أثّرِت على أدائِك العام عمومًا في الشُغل مثلًا، آآ في الدراسة، حسّيتِ إن فيه فَرْق عمومًا في المُحصِّلة النهائية أو في النتيجة اللي أنتِ كنتِ متعوّدة توصلل توصلي لها؟
آآ بُص، هو أكيد يعني حاجات كتير اتأثّرِت أو اتغيّرِت. آآ، يعني مثلًا لو أنا زي ما كنت باقول لك المفروض أعمل حاجة في 3 ساعات، هي على الأقل <clears throat> حتّى لو هاعملها بنَفْس الكفاءة أو هاطلَّعها بنَفْس جودة الشُغل اللي مطلوب منّي، فأنا الحاجة اللي هتاخُد معايا 3 ساعات، أنا ممكن تاخُد معايا مثلًا 5 ساعات، فاهمني؟ فهي بقت حاجة بتضيّع لي وقتي أوي. آآ غير إن ه لأ، هي مش بتخلّيني بكامل تركيزي، فهي لأ، هي أثّرِت، زي ما بتقول أثّرِت معايا في الشُغل، أثّرِت معايا آآ في علاقاتي إن أنا مش عارفة أكلِّم مثلًا حتّى عيلتي، اللي هو بابقى قاعدة معاهم أنا مش مركِّزة معاهم أنا ماسكة الموبايل مثلًا. آآ لأ، أثِّرت في في الإنتاجية لو هنتكلِّم كده، يعني لأ، هي أثّرِت كتير، يعني آآ التشت إن أنا أتنل آآ باكون م مُشتَّتة ومش مركِّزة لأ، ده بيخلّيني ما أعملش الحاجة كويس زي ما أنا باحب إن أنا أصلًا أعملها، يعني أنا باحب أعمل الحاجة كويسة أوي، فما بقيتش باعرف أوصل للنسبة اللي أنا عاوزاها، فبقت حاجة دي كمان بتضايقني أكتر.
إمم. آه، يعني هو فعلًا عندِك حق إن حاجة زي كده تضايقِك، خصوصًا واضح إن أنتِ قد إيه أنتِ شخص يعني مُنظَّم وبيهتم إن هو يطلَّع الحاجة بأحسن شكل ممكن، فكون إن فيه حاجة بتشتِّتِك ويمكن بتخلّيكِ مش قادرة تركِّزي في الحاجة اللي بتعمليها، أكيد هيكون موضوع صعب جدًا بالنسبة لِك. بس قولي لي، هل أنتِ جرّبتِ يعني أي طريقة تحاولي تحلّي بيها الموضوع مثلًا إن أنتِ تقدري تقلِّلي مثلًا استهلاكِك للموبايل أو إن أنتِ حتّى تقدري تركِّزي في الحاجات اللي بتعمليها؟
بتخلّيني بالضبط. آآ، بُصّ، بصراحة يعني أنا جرّبت حاجة، قُلت أنا هاخلّي ما فيش notifications تيجي لي علشان بما إن دي الحاجة مثلًا يعني، آآ، لو هي دي اللي بتخلّيني أتشَتِّت أو فجأة أكون مثلًا في وِسْط مركِّزة في وسط شغلي أو مذاكرتي، وألاقي مثلًا notification من آآ، واتساب والَّا أي حاجة، آآ، بتشتِّتني، فقُلت لأ خلاص، بدام دي اللي بتشتِّتني أ أ أقفِلها، ما أخلّيش أي notifications توصل لي، بُصّ هي نوعًا ما يعني ساعدِت شوية، بس بقيت أنا <clears throat> يعني أنا اللي دماغي بتشدِّني إن أنا أمسك الموبايل، لأ، اللي هو أنا اللي أرُوح أمسك الموبايل و وأفتح أنا الapplications، وأنا اللي أدوّر، يعني أنا اللي بادوّر على الحاجة، لو notification ما وصلتنيش، لأ، أنا اللي أرُوح لها، يعني فدي حاجة مثلًا حاولت إن أنا أعملها، آآ، جرّبت بصراحة إن أنا أقلِّل أمسك الموبايل يعني، قُلت لأ خلاص يعني آآ، عارف زي الأطفال اللي هو آآ، ب بنحدِّد لهم وقت إن هو ما ينفعش يمسك الموبايل بالضبط، أيوه، بالضبط كده، فقُلت أحاول أقلِّل إن أنا و الوقت اللي أنا باقضّيه على الموبايل، بس ح لو حدّدت مثلًا ساعة، ألاقي نفسي مثلًا من غير ما أحِسّ برضه مسكت الموبايل واستخدمته، وطبعًا بيحتاج مجهود فظيع أوي عشان أسيطر على نفسي، أو إن أنا مثلًا آآ، Reels بقى و وأي الحاجات اللي هي بت بتاخدنا دي في الموبايل أو بتضيّع الوقت، بتضيّع بالكذا ساعة، فبرضه يعني كانت صعبة شوية، يعني دي حاجات يعني جرّبت، بس عارف برضه ما وصِلتش للنتيجة اللي أنا، آآ، اللي أنا عاوزاها، أو تكون مُرضية إن هي ت آآ، تريّحني أو تحسِّسني إن هو أنا آآ، نجحت إن أنا أسيطر على وقتي مثلًا يعني، عارف بقى، في صراع داخلي كده بيني وبين نفسي، اللي هو لأ، أنا عاوزة أركِّز، وفي نفس الوقت لأ، أنا آآ، دماغي بتشدِّني كده، لأ، طَب أفصِل شوية، طَب أمسك الموبايل شوية، ففكرة تأنيب الضمير طول الوقت دي بقِت مرهقة يعني شوية بالنسبة لي.
أيوه. معاد معيّن للموبايل. آه، هي حاجة فعلًا مرهِقة أكيد وصعبة، وأنا متفهم يعني الصراع الداخلي اللي أنتِ محطوطة فيه، والقلق اللي أنتِ بتحسي بيه، هي حاجة طبيعية جدًا، بس أنا حابب أحييكِ بصراحة، لإن أنتِ يعني واضح إن أنتِ لأ شخص مثابر، وحاولتِ بدَل المرّة اتنين إن أنتِ تِحلّي الموضوع، حاجة زَي كده ما خلّتكيش تيأسي، لإن في ناس كتير جدًا ما بيبقوش عندهم الشجاعة إن هُم ياخدوا الخطوة دي. آآ بس هو يعني يمْكِن المشكلة الأكبر في الموبايل هو إن هو عوّد دماغِك على نوع معين من المتعة، وهي المتعة السريعة جدًا اللي بتكُون موجودة في الreels. أنتِ متعودة إن يدخّل دماغِك معلومات كتيرة بسرعة، إن أنتِ تستمتعي، فحتى أنتِ فعلًا لو حاولتِ تحطي لنَفْسِك وقت معين تلتزمي بيه، وحتى لو قفلتِ الإشعارات هتلاقي نَفْسِك بتدَوري على حاجة زَي كده، لإن أنتِ اتعودتِ على الدرجة دي من المتعة ومن المشاهدة للحاجات دي. فهو يمْكِن أهم حاجة تحاولي تعمليها إن أنتِ تاخدي فترة تعوّدي نَفْسك على الrhythm البطيء بتاع الحياة. فهو في ناس بتجرب يعني طريقة وهي قد تبدو غريبة شوية، بس في ناس كتير جدًا جربت الموضوع ده ونِفع معاها، وهي فكرة إن هُم بيقعدوا في أوضة فاضية ما فيهاش أي حاجة حرفيًا، وبيقعدوا بس يفكروا جوّا دماغهم. بتكُون يعني لحظات من التأمل لا غير، وبيقعدوا ساعات حرفيًا على الحال ده. حاجة زَي كده ممكن تكُون أكيد مش مسلّية ومملة بشكل مفرط جدًا، بس الحاجة دي هي اللي هتقدَر تخلّيكِ ترجَعي لعادتِك القديمة، وهي إن أنتِ تقدَري تمارسي أنشطة كتير جدًا لمدة ساعات متواصلة من غِير ما دماغِك يبقى محتاج الموبايل، ومن غِير ما هو يكُون محتاج التسلية أو المتعة اللي هو متعود عليها. ولو حسيتِ آه.
بالضبط عندك حق. زَي إيه؟ أنت تقصد إيه؟ إن أنا أكُون أبعِده عني خالص مثلًا، أرُوح في مكان مثلًا آمم فاضي، أو مثلًا معايا الlaptop مثلًا اللي فيه شغلي أو الحاجة الأساسية اللي أنا باعملها مثلًا، أبعِد الموبايل خالص عن إيديّا؟ ده اللي تقصده؟
آه، آه، بالض بالضبط، بس أنا أقصد إن أنتِ قبل ما تبعدي الموبايل عن إيدِك، يعني قبل ما يعني أنتِ بتبعدي الموبايل وهتشتغلي لأ، أنتِ قبل كده ابعدي الموبايل، ابعدي الlaptop، ابعدي أي حاجة، خليكِ قاعدة مع نَفْسك بس، تكُون فترة تأمُل داخلي، تمام؟ ما تمارسيش فيها أي نشاط، لإن حتى ده هيكُون الموضوع أو التجربة دي نَفْسها هتكُون مملة بالنسبة لِك أكتر من الشغل على فكرة، يعني أنتِ لمّا تكُوني قاعدة ما بتعمليش حاجة ولا حتى شغالة هتكُوني زهقانة. ده هيخلّي بعد كده أي نشاط بترجَعي تمارسيه، حتى الشغل نَفْسه هيكُون ممتع بالنسبة لِك، لإن تجربة الشغل نَفْسها أ هتكُوني لاقية إن أنتِ بتعملي فيها حاجة، على عكس إن أنتِ لو حاولتِ مثلًا من الأول خالص تسيبي الموبايل وترجَعي تشتغلي، هتحسي إن أنتِ مشتاقة للموبايل. إنما لو أنتِ سِبتِ الموبايل مرّة واحدة وسِبتِ الشغل وسِبتِ كُلّ حاجة، وبعد التجربة دي رِجعتِ تشتغلي، هتلاقي إن أنتِ في وقت الشغل بتعملي حاجة مفيدة على الأقل، وحاجة بتبذلي فيها مجهود، أنتِ فاهمة قصدي؟
آه فهمتك تمام. أيوه، أيوه فهمتك، يعني أنت تقصد اللي هو أنا أجرب مثلًا وأنا باشتغل أنا بابقى حاسة بملل، فأنا أجرب الحاجة بقى اللي مملة أكتر، واللي هي رخ في وجهة نظري أو إحساس أي حد إنها هتبقى آآ، رخمة أكتر، فلمّا أرجَع أشتغل ده أنا هاحسّ إن ياه! ده أنا باعمل حاجة كويسة أو حاجة يعني مش مملة، لذيذة يعني.
أيوه. بالضبط.
آآ يعني بُص والله هي فكرة حلوة أوي يعني خلّيني أجربها كده، وأكيد هارجَع لك يعني أقول لك عملت إيه كده و وأعرّفك يعني. فشكرًا جدًا ليك على النصيحة.
أكيد أنا موجود عشانك في أي وقت، ولا شُكر على واجب.